Totoo, totoo talaga yan kaya ano din siguro um, kung nahirapan tayong magising sa umaga 'no. Na kung struggle talaga siya sa atin, subukan din natin ayusin na yung araw pa before like matulog ng maaga oo. Matulog ng umaga, mag-prepare ng food kung nahihirapan gawin, kasi, yun nga, laking bagay siya pagdating sa productivity kasi, kapag maaga tayong nagising tapos, hindi napuyat, parang may bonus time pa din tay sa sarili natin hindi tayo, sobrang nagmamadali kahit, okey lang din yung pagmamadali pero hindi yung parang, um, ang sobrang, alam mo yun? Yung last min oo, last minute ka na mag-aano, para aalis ka ng 7 gigising ka ng, 6:45 grabe.
Mm. Oo, may importante 'yan tama. Mm. Iyon. Stress ka kaagad 'no? Oo. <laughs> Oo. 'Di ba? Saka maraming ano, diyan nangyayari yung mga aksidente, mga hindi kanais-nais na bagay, 'di ba? Pag stress tayo at nagmamadali, kaka
Oo, yun. Totoo. Oo.
'Di ba?
Kung pigilan natin yung sarili natin malagay sa ano no, sa parang ganung sitwasyon.
Oo. Alanganing sitwasyon.
Oo.
Isipin mo nalang kung nagmamadali ka, matapon yung kape.
Ayun. Na natapon uy, yun nga eh.
Tapos sa'yo pa natapon damit mo puti, 'di ba. <laughs>
Grabe sakit sa ulo parang
'Di ba?
sarap mag-sick leave talaga. <laughs>
Oo nga ayaw mo ng pumasok niyan. Lalo na kape 'di ba ang hinap ang hirap-hirap linisin.
Ayun so. Oh, oo, stain talaga eh.
<chuckles> Oo. Saka yung amoy niya rin.
Ba't pa 'to nag-init oo, 'di ba ang init, gising ka talaga eh. <laughs>
<chuckles> Oo yun pa. <chuckles>

Hmm. Siguro yung mga ano mga negative na bagay, mga bad vibes, di ba.
Ayun totoo. Mm.
So minsan kung may kailangan akong asik asikasuhin na hindi naman, parang hindi ka nais nais.
Oo. Mm.
Hindi ko muna sisimulan yung araw ko dun di ba? Parang mag-aano muna ako gising muna tayo magpaganda ng mood. Di ba, para pag, ayun nga, pag time na na asikasuhin yung bagay na yun medyo mas madali nalang siya at hindi masyadong nakaka-stress, di ba?
Mm. Oo. <laughs> Mm. Totoo. Ayun yung parang ano no parang halimbawa, um, kahit ano no sa pag-aayos ng damit or kaya ng pagkain. Kung kaya naman siya gawin ng weekend para tuloy-tuloy na gising mo di ba? Hindi mo na kailangan ano ma-stress pa or matagalang pumili. Kahit nga yung almusal, eh, grabe no? Parang minsan na, parang hassle siya gawin talaga sa umaga. Oo. Kaya maganda kung meron kang mga oats, meron kang mga ready to instant food na pwede mong anohin, mga oatmeal ganon tutubigan mo nalang no di ba sa o kaya tinapay no? Mas okay yun siya.
Oo. Oo. Tama. Oo mahirap mag-isip, eh, no? <laughs> Mm. Yun. Importante yun. O, tinapay maganda rin. Mabilis. <laughs>
Oo. Pero ayun. Ano pa ba?
Kasi minsan tinatamad talaga tayo, eh, no?
Oo, eh, parang hindi
Na maghanda ng ano, almusal.
Oo. Pero <tsk> ano pa kaya? Ano pa kayang pwede nating iwasan sa umaga. Yun kagaya ng sabi mo agree din ako dun sa mga negativities. So bukas ng social media no tapos nakita mo agad yung
Oo. Ayan. <laughs> Negative agad di ba?
Kung ano, anong oo. Lalo na ngayon election pa naman din. Kung ano ano na naman makikita natin, di ba? <laughs>
Ayun. <laughs> Eh, iwas iwas. Sa umaga, di ba?
Oo iwas iwas talaga. So ayun gano gaano ba talaga kahalaga ang tamang gising at pagkain sa umaga para maging produktibo para sayo?

Sa akin, 'yong ano, pag-uunat. <chuckles> Pagkagising, unang-una, 'di ba, 'yong parang
Mm. Mm.
akin, pag-gising ko talaga, talagang tatayo na ako, 'di puwede 'yong nagmumuni-muni, kasi minsan ano, eh, nakatulog ulit, eh, 'di ba? Tapos, mas mahirap gumising, 'tsaka parang mas tamad ako pag
Ah, okey. Oo. Mm.
'yong natulog ulit ako kaysa sa, diretso na 'yong gising. So sa'kin, 'yon talaga 'yong, gising ako, tapos unat na kaagad para, ayun maganda 'yong pagdaloy ng dugo, 'di ba?
Mm. Mm. Oo. Ayun. Ayun grabe, oo, gano'n din ako, 'yong stretching siguro. Pero, grabe parang ang hirap no'ng pagkagising mo dapat tayo na agad, lalo na para sa'kin parang, lagi akong, "Sige, 5 minutes pa" ano kasi, <laughs> ang hirap, ang hirap ang hirap i-convince ng sarili na, okay, pag nagising, okay, ito na 'yong bangon na talaga agad. Pero grabe, 'no, paano 'yon, parang, ano 'yon naging habit na ba siya or sinanay mo talaga, 'no? Grabe ang galing no'n.
Ikaw ba? Oo. <laughs> 5 min snooze-snooze muna, 'no. <chuckles> Oo. Gets naman kita diyan. Oo. Oo, talagang sinanay ko sarili ko. Kasi ano, eh, mahirap, eh, no'ng, lagi akong parang nagmumuni-muni, nagfa-five minutes pa, 'di ba? Tapos, 'yon nga nakakatulog ulit, tapos ang gising mga ilang oras na. Mahirap maging ano, produktibo. Yeah.
Oo. Mm. Oo. <laughs> Mm. Oo. Saka ano, 'no, parang 'yong umaga kasi, siya 'yong restart button natin, kasi ano, eh panibagong simula, 'di ba, bago na bagong araw. Kaya, 'yon hangga't maaari maganda na parang sinisimulan natin siya no'ng, um, maayos, tapos ano, positibo, kasi 'yon pag simulan daw natin ng ayos 'yong ano, eh, 'yong araw natin tuloy-tuloy na siya. So parang, sisimulan natin na 'yon nga, 'yong siguro 'yong, ah, bangon agad, nando'n agad 'yong isip natin, 'no. Tapos, um, ayusin 'yong higaan, parang ano, pag 'di ba, parang, kahit 'yong mga maliliit na bagay nagbi-build up para, mas gu maging produktibo talaga tayo. Tapos, ayun magdadasal, ako kasi, parang, parang pag umaga 'yon lang 'yong time ko din para, kausapin 'yong mga magulang o like mag-message kasi, kapag ano na, kapag nagtatrabaho na mahirap naman na ano, 'di ba, oo, busy na. Kaya hindi mo rin talaga ma ma-chat or makausap, gano'n, kaya okay din na, ginagawa natin siya na, o ako ng umaga. 'Tas ikaw, ano pa ba 'yong iba mong mga routine? Oo.
Oo. Tama. Mm. Tama. Oo. Ayan. Oo. Tama ka diyan. Mhm. Busy na masyado, oo. Mm. 'Yong pag-gising mo talaga.

Oo, on <laughs> na mag-iisip na hindi inaantok yan, <chuckles> kasi 'pag tamad o pagod tapos antok ka, yun ang mahirap na combo.
Tama naman. Oo.
Kasi ano, eh, di ba usually dapat pag ganito nire-remind mo na yung sarili mo na, "Okey, ba't mo ba 'to ginagawa, ano ba talaga yung goal mo?" di ba. Pero pano mo ire-remind yung sarili mo? Oo, pano mo ire-remind yung sarili mo kung nananaginip ka pa di ba. <chuckles>
Ayun. <laughs> Kailangan ng pep talk. Mm. <chuckles> Nako minsan ang sarap managinip eh, no? <chuckles>
Oo. Na nasabi mo pa. Siguro mga ano din, ikaw ba parang, um para sayo ba, nakakatulong talaga yung music sa umaga? Or gusto mo total ano lang katahimikan?
Mm. Sa akin, depende.
Mm.
Siguro minsan, minsan may mga araw na gusto ko yung may musika agad. Minsan naman, gusto ko yung may katahimikan lang.
Oo. Oo.
Pero masasabi ko naman na malaking tulong yung musika.
Mm.
Di ba kasi nakakatulong din yan na mag-set din ng mood mo, eh, di ba?
Oo. Na-uplift yung ano. Oo. Pero yun nga, ibab iba-iba naman yung gising kasi natin, so yun depende din talaga, oo.
Tapos. Oo, depende sa gising. Eh, ikaw ba, madalas ka bang ano, makinig ng musika?
Pero yun, 'no Mag-music, oo.
Oo, ano bang mga pinapakinggan mo diyan?
<chuckles> Yun nga eh, hindi ko din talaga alam. Ano lang yung, yung parang, um, good morning playlist, mga ganun. Hindi ko lang talaga alam yung nakaka-uplift lang-oo, morning vibes ha how to start your day right, ey. <laughs> Tapos ano, parang tawag dun.
Oo, morning vibes. <chuckles> Oo, tama naman. <chuckles>